Mm, tama, tama. Ako rin 'no, 'eto, maidagdag ko lang din, ako talaga isa rin sa pinapangarap ko 'yung, ah 'yan mag-travel din talaga 'no. Lalo na habang bata ka pa 'di ba, habang malakas ka pa 'no. Kasi hindi nama oo, hangga't kaya pa ng katawan 'di ba, kasi once na tumanda ka na 'di ba, limit na lang lahat 'yan, kaya yun. Ayun, parehas pala tayo. Mhm. Mhm.
Mm. Ye Okey. Totoo. Hangga't kaya pa. Yes, yes. Kaya ituloy mo lang 'yan, ituloy lang natin. Alam mo yun, 'yung sampung taon na 'yan kung tutuusin, malayo pa 'yan, matagal pa, pero siyempre, alam mo yun, pinaghahandaan natin 'yan. Paghahandaan natin 'yung mga bagang baga mga bagay na 'yan. Pero ikaw ba, may mga tao ka ba sa buhay na gusto mong makasama sa mga planong 'yon?
Mhm. Mhm. Ayun 'no, napaka ano, pero yun ha simplehan ko lang. Siguro 'yung pamilya ko lang, 'yan 'yung mga kaibigan ko na tunay at saka 'yung kinakasama ko ngayon. Ayun lang, gano'n lang kasimple. Mhm, ikaw kaya?
Mm. Yes. Mm. Okey. Totoo, ako din. <giggles> Parehong-pareho tayo kasi pamilya muna. Pamilya 'yung uunahin ko sa mga panahon na yun. Siyempre 'yung karelasyon ko din, ah ngayon, sila 'yung mga kasi sila 'yung mga dahilan eh. Minsan 'di ba kapag may gusto nating kausap, sino bang kausap natin? Sila din. Sila 'yung nagpapalakas ng loob. Kaya nakaka proud din pero proud ako sa'yo kung ano man 'yung narating mo ngayon kasi marami ka pang lalakbayin at alam ko sa pagdating ng panahon na yun kasama mo 'yung pamilya mo, karelasyon mo sa pag-angat mo.
<laughs> Ayun. Mm. Mm. Mm. Sila, 'di ba? Mm, wala namang iba kundi sila. Mhm, tama ka diyan. Mm. Tama.